Ừm, mình hiểu.
Ừm.
Đó, thì kiểu, sao ta, mình nghĩ là những cái thói quen này á ngoài cái việc ôm hôn nhau thì, kiểu, ơ, hỏi han nhau mỗi ngày nó cũng cực kỳ quan trọng, đúng hông?
Không, làm sao? Ừm. Ừm hứm. Thật ra là đúng nha, nhưng mà tại vì, à, thật ra là nó hơi khác so với gia đình mình. Có nghĩa là, à, nhiều lúc á, là cũng có hỏi nhưng mà, kiểu, nhiều lúc là cũng ít hỏi. Hoặc là kiểu giống như á, là, ờ thật ra là biết sao hông? Tại vì quanh đi quanh lại thì cũng chỉ có nhiêu đó chuyện thôi, nó không khác gì được, phải hông? À, đúng rồi, đó. Cho nên á, là sao ta, ngày hôm nay có cái gì lạ quá hoặc là có cái gì mới quá thì mình cái người đối phương người ta chủ động người ta kể cho nhau nghe thôi. Chứ thực ra là chứ à há.
Ừm, ừm, mình hiểu. À. Ồ, thì ra là vậy hả? Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừ, đúng rồi. Mình cũng hay, ơ, kiếm chuyện này chuyện kia để mình kể cho chồng của mình nghe, kiểu như cái chuyện nó cũng vớ vẩn hay chuyện cười gì đó, hay thậm chí là cái chuyện gì của ai đâu đâu đó mình cũng kể nữa.
Ừm. Vậy ha? À. Ừm, đó. Thì thật ra là, ờ, hồi xưa á, là tại vì mình sống một mình cũng quen rồi. Cho nên là khi mà về ở với chồng á, là có nhiều lúc là chồng kể cái chuyện tào lao mía lau gì nghe chán chết, chả có muốn nghe. Nhưng mà bây giờ nhìn lại á à ha, ừm.
Ừm. Ừm. Ừ. Ừm, ừm. Ừ, nhưng mà thật ra cái đó là một cái cách để mà người ta, sao ta, duy trì cái cái cái kết nối với bạn, đúng hông?
Đúng rồi, đó. Nhưng mà lúc đó thì mình mình hổng quen nha, lúc đó mình chán nha, mình bài xích cái chuyện đó luôn á. Nhưng mà bây giờ rõ ràng khi mà ở chung lâu, ờ, thì mình mới thấy là, à, cái vấn đề là thật ra là hổng có cái chuyện gì để nói hết. Thành ra là thường thường mới lôi những cái chuyện xàm xí trên trời dưới đất dưới đất để mà tâm sự, để mà nói với nhau, phải hông? Đó, ừm. Ừm, sao?
Ừm, hiểu ra rồi, đúng hông? Giờ hiểu ra. Ừm, hiểu. Ừm, chính xác, thực ra nha, mình cảm thấy nha, hồi đó thì mình cũng giống như bạn như vậy đó, cũng nói trời ơi chuyện xàm xàm gì không à. Nhưng mà á, mình cảm thấy cái chính ở đây á là người ta nghe được cái giọng của bạn và bạn nghe được cái giọng của người ta. Thì cái đó chính là cái nhắc nhở cho mình thấy, ô kê, ít ra vẫn còn một cái nguồn yêu thương nào đó trong cuộc sống của mình. Cuộc sống của mình nó cũng hông có đến nỗi khó khăn, hông có đến nỗi trên bờ tuyệt vọng, hiểu hông? Đó, kiểu như vậy á, ừm, ừm. Thiệt, thiệt nha. Tại vì, ờ, có những ngày đại khái như, ơ hồi xưa đối với mình thì, kiểu, có những cái ngày mình cảm thấy nó rất là mình chạy sự kiện từ 6:00 sáng cho tới, ơ, 10:00 đêm, đó. Thì cái đầu óc của mình nó lùng bùng và mình chỉ muốn nghe một cái giọng mà yêu thương nhất, một cái giọng nhẹ nhàng nhất, gần gũi nhất với mình, đó là giọng chồng, cho nên là ổng muốn nói xàm cỡ nào mình cũng chấp nhận trơn. Đấy, nó mắc cười vậy luôn á.
Ừm. Ừm. Ừm hưm. Ừm, cũng đúng, ừm. Ừm. Ừm hưm. Ừm, cũng <laughs> Ủa, vậy luôn á hả? Ô kê, ô kê, ờ. Ư, s suy nghĩ sâu xa vậy luôn. À. Tồi tệ, a há, hiểu. Ô kê, ô kê, khá là bận rộn ha. À. Hiểu. Rồi, hiểu, trời ơi, thật ra là cũng tùy nha. Còn mình á, là những ngày mà làm việc mà mệt mỏi như vậy á, là chỉ muốn đi ngủ thôi. Ờ, mà mình nghe mà chồng mà nói kiểu mà xàm xàm như vậy á, là, kiểu như, có khi mình quay qua mình tát mặt anh ấy. Ờ.
Ừm. Ồ, vậy hả, rồi, ơi. Cũng tùy á. Đó, đó, cũng tùy, đúng hông? Đó, nhất là những lúc mà gặp khó khăn với mối quan hệ nha, mà chồng mình nó hài hài tí xíu, mình thấy nó cũng mắc cười, cũng dễ bỏ qua, đúng hông? Ừm.
Ờ. Đó. Ừm. Đúng. Đúng, đúng rồi, có khi những lúc mà, ờ, quạo quạo như vậy mà tự nhiên có cái chuyện vui á, thì tự nhiên mình cười cái tự nhiên cái hết căng thẳng. Hiểu. Ừ.
Ừm. Chính xác. Nó đó, nó, đúng rồi. Ô kê, mình cũng cảm ơn những chia sẻ của bạn, à, để duy trì sự lãng mạn lâu dài nha. Chúc bạn luôn sẽ có một cái mối quan hệ thật ngọt ngào. Ừm. Ừ.
Ờ, mình cũng cảm ơn bạn, ờ, về những chia sẻ. Ô kê, cảm ơn bạn nhiều nha. Chúc bạn, à, một ngày ờ, chúc bạn ngủ ngon luôn há, chào bạn.
Chúc bạn ngủ ngon.